بُصي، هو أنا بصراحة محتاجة إن أنا أفضفض كده معاكِ في حاجة يعني مسببة لي تفكير كتير و ومأرقاني كده و ويعني حاسة إن أنا متضايقة. الفكرة في إن أنا باحس إن الشغل اللي أنا باشتغله ده من غير هدف، يعني باحس إن إن أنا امم، يعني لو إتكتب إسمي كده في البطاقة جنبيه أنا باشتغل إيه، مش هيبقى ليها كده الposition يعني. آآ، مع إن الفلوس بتاعته حلوة أوي، يعني ال الدخل بتاعي آآ، كويس و وهو ده اللي مخليني يمكن متمسكة شوية بيه. كنت محتاجة إن أنا أفضفض معاكِ كده، بما إن في جوا دماغي كذا حاجة كده متضاربة، فكنت محتاجة يعني أتكلم معاكِ.
إمم. إمم، فاهماكِ، آه. طيب، حلو. إمم. إمم. لأ، يالّا، أنا معاكِ أصلًا في أي حاجة، أنا هنا عشانِك. بس قولي لي آآ، يعني هل أنتِ بتحبي أصلًا الوظيفة بتاعتِك والّا آآ، أنتِ عاملة يعني مكملة فيها لمجرد إن ال الراتب بتاعها م مجزي بالنسبة لِك؟
لأ، هو أنا مكملة فيه علشان بس هو الفلوس بتاعته والمرتب بتاعه كويس، وعلشان صُحابي وزما وزمايلي اللي أنا أتعرّفت عليهم في الشُغل وبَقِينَا زي العيلة يعني كل يوم بنتقابل، و وخلاص بس ع يعني يمكن تفكيري عاطفي شوية، إن أنا مش عارفة أسيب الشُغل ده علشان الناس اللي أنا أتعودت كل يوم أشوفهم وهُم دول اللي معايا، وباواجه دايمًا صعوبة في إن أنا أنقل من مكان لمكان علشان أتعود على الناس تاني أو كده، أنا عندي صعوبة شوية في إن أنا أتعود على الناس أصلًا، فشُغلي بقى لي فيه 7 أو 8 سنين يعني قربت على 8 سنين، آه، آمم مخلّيني صعب أوي إن أنا يمكن أفكر في حاجة تانية، مع إن أنا عندي المؤهلات إن أنا فعلًا أشتغل في مكان أحسن في Position أحسن، يمكن ال الRate بتاعه أو الsalary بتاعه هيبقى أقل، بس هيبقى بيدّيكِ كده إحساس ب ب بنفسِك إن أنتِ بتعملي حاجة، يعني أنا بُصي هاقول لِك على حاجة، أنا في مجالي، مجالي مجال خدمة عملا، آآ المجال اللي أنا عايزاه يكون إن أنا أدِّي كورسات للناس أعلِّم النّاس أدِّي يعني فاهماني؟ ليه هدف.
إمم. إمم. اهم. إمم. إمم. ياه! إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم، إمم، فاهماكِ، آه.
فكرة خدمة العُملا ما عادي شغلانة عادية، مش مش حاجة يعني.
إمم. مافيهاش ترقيات أو حاجة؟
هي فيها، بس الترقيات اللي فيها بتواجه صعوبة في إن أنتِ تنظَّمي وقتِك، وإن أنتِ ت توفَّقي ما بين كذا حاجة، يعني اتعرض عليّا قبل كده إن أنا أبقى supervisor بس آآ، المهام بتاعتُه صعبة بالنسبة لظروف ش يعني ن ظروف بيتي ومسؤولياتي، آه آآ بما إني يعني متجوِّزة ومخلِّفة، ف آآ، إن أنا أوازن ما بين ده وإن حد بقى كل يوم يصحّيني يقول لي أنا مش هاعرف إن أنا آجي النهاردة فباستأذنك، طب أنا ليه أصحى من النوم في عزّ الفَجر وأنا مش هاروح الشغل دلوقتي، وعشان ييجي يقول لي حد من الشغل إن أنا هو مش جاي ما ما تجيش، أنا مش قد المسؤولية دي فاهماني؟ يعني أنا أنا لو هاترقّى علشان فلوس، لأ فالفلوس مكفّياني اللي هي اللي في الوظيفة اللي أنا فيها، بس أنا عايزة فكرة آآ، حتى لو supervisor إيه برضه الهدف؟ إيه ال إيه ال المغزى من الشغل نفسُه، القيمة نفسها من من الشغل ده، إنمَّا بقى لما أدّي كورسات أعلِّم ناس آآ، لغة جديدة وأتعامل معاهم بالثقافة دي، و وألاقي اللي قدّامي بيتطور، ويبقى يمكن واخد الCourse ده علشان يسافر، فاساعدُه علشان حاجة زي كده، ليه هدف سامي فاهماني، إحساس كده
الوقت، إمم. إمم. إمم. فاهماكِ، آه. إمم. إمم. إمم. إمم، فاهماكِ كويس جدًا.
بس فالفكرة نفسها إن أنا في مكان آآ، حاجات كتير أ مميزاته حلوة، بس فكرة ال إن الهدف نفسه مش موجود، فاهماني؟
إمم. فاهماكِ آه، فاهماكِ. بُصي، هي أصلًا حاجة حلوة أوي فكرة إنِك أنتِ بت أنتِ ربطتِ الموضوع بالعاطفة، بإن أنتِ مش عايزة تسيبي المكان عشان الناس، وال والصحاب اللي أنتِ عرفتيهم، دي مش حاجة سهلة أوي إنِك ت خالص إنِك تكوّني علاقات كويسة وتبقي مبسوطة، بيها دي مش حاجة سهلة خالص، ففكرة التفريط فيها، أنتِ عندك حق أوي في إن أنتِ يعني ت تبقي متمسكة بالموضوع، فدي مش حاجة وحشة خالص، دي حاجة حلوة. بس قولي لي، أنتِ إيه اللي خلاكِ تكملي آآ، المدة الطويلة دي كده كلها وأنتِ آمم، يعني مش حابة المجال خالص زي ما أنتِ قلتِ؟ يعني ليه ما فكرتيش في الخطوة دي آآ، من قبل كده؟ إيه ال كانت الجوانب الأكتر اللي كانت مخلياكِ مكملة؟ كان في مثلًا مسؤوليات عليكِ أو أو كانت في حاجات معينة مخلياكِ مستمرة عشان مثلًا ال الفلوس أو مثلًا صحابِك ما كنتيش قادرة تشتغلي خالص من غيرهم أو ما كانش لسه عندِك المهارات الكافية في إنِك تدي دلوقتي كورسات يعني. قولي لي، كانت إيه اللي خلاكِ تكملي طول الوقت ده وأنتِ ما عندكيش شغف بال بالشغلانة دي؟
اهم. بُصّي، هو أنا مش باكرهها كُره يعني، أنا ال الفكرة إن أنا حاسّة إن أنا بلا قيمة فيها. بس، إنمَّا فكرة آآ، إن أنا أحبها أو لأ، هو أنا آآ، يعني اتخرجت على طول اشتغلتها، فما كانش مك في مجال قدّامي غير إن أنا اشتغلها، وده كمان يمكن عند معظم الشباب إنهم مجرّد ما بيتخرّجوا بينزلوا إن هم يشتغلوا بحاجة فيها خدمة عُملا أو حاجة زي كده، كمُجرّد يعني حاجة بنزُق بيها لحد ما نلاقي فعلًا هدفنا الأساسي. بس أنا ارتبطت بالمكان، وحسيت إن المكان ده أو الشغلانة دي، هتطوَّر من لغتي أكتر إن أنا أتعامل مع الأجانب ديَّة كل يوم، يمكن فوق ال100 مكالمة، آمم، كل يوم فهتطوَّر من اللغة بتاعتي مع ناس أجانب، مش ناس لسه آه، مش ناس من نفس بلدي، يعني لو هم ناس من نفس بلدي فأنا هاطوّر إيه غير إن أنا هاقعد أذاكر، بس هي جاية لي س يعني بالساهل شوية إن حد بيتكلِّم معايا بنفس اللغة ديَّة، فأنا خلاص اتعوِّدت إن أنا بقيت لساني ماشي أوي على اللغة، فدي كانت أكتر حاجة بالنسبة لي آه بالنسبة لواحدة لسّه متخرَّجة إن أنا أمشِّي لساني أكتر، دي أهم حاجة بالنسبة لي. بعد كده لقيت نفسي ارتبطت آآ، بال بال فعلًا زمايل الشغل بقوا اصحابي، يعني أنا يعني بناكل مع بعض، بنجيب أكل لبعض، بن بنقعد نحكي لو في حد عنده ظروف.
امم. اهم. إمم. آه، بالضبط. إمم. إمم. إمم، وخدتِ خبرة يعني كمان. إمم. بقى طبيعي، آه. حلو أوي. إمم. بقى في قوية، واضح.
آه، فبقى ده حاجات كتير أوي تخليني بالأخص كمان إن أنا اتجوزت جوزي أصلًا من صحاب الشغل دول، يعني <laughs> فأنتِ متخيلة إن إحنا كنا عيلة إزاي <chuckles> يعني الموضوع كان يعني الموضوع صعب بالنسبة لي، يعني دي دي اللي موقفاني بس.
إمم. طب، ده حلو أوي. <laughs> إمم. إمم، إمم. طيب، بُصي، هي أصلًا فكرة كمان حلوة أوي إن أنتِ آآ، يعني بعد الخبرة دي حسيتِ إنِك ممكن تدي كورسات وممكن تدي حاجات، تحسي شوية إن هي ب يعني ليها مغزى وليها هدف وتبقي مبسوطة بيها. هل في حاجة موقفاكِ عن الموضوع دلوقتي والّا أنتِ عايزة آآ، تتفرغي للموضوع ككل؟ يعني عايزة مثلًا تسيبي الشغلانة دي مثلًا وتتفرغي لموضوع الكورسات والّا حاسة إنِك مش هتعرفي تعملي الاتنين مع بعض، يعني أكتر حاجة موقفاكِ عن الموضوع إيه؟
هو زي ما باقول لِك يمكن الخوف بقى، الخوف إن أنا أبتدي مرحلة جديدة وبناس جديدة ب بحاجة لسه ما جربتهاش، بالأخص إن أنا بقى لي زمن طويل أوي ما جربتش حاجة جديدة، بقى لي يعني 7 أو 8 سنين ما ما ما ما فكرتش في إن أنا أخرج برا دايرة المجال ده. فعندي خوف بقى من إن أنا أبدأ، و <tsk> مش بحماس برضو الشباب بتاع أول ما اتخرجت وكده، اللي هو ممكن أقدم في أي حاجة خلاص ومش مشكلة إيه اللي هيحصل، لأ، أنا دلوقتي بقى عندي خوف شوية آآ، فكرة برضو إن أنا، أنا لو ه هاقدم في حاجة زي كده أو هاخد لها كورسات هاضطر إن أنا أخد إجازة أو إن أنا أسيب الشغل آآ، وأنا مش ضامنة. إمم.
إمم. إمم. إمم. فاهماكِ، آه. إمم، إمم. أيوه، لسه كنت هاسألِك بقى، يعني هل هل في آآ اختيار من أنتِ تمشي في الموضوع واحدة واحدة، على مهلِك، وبما إن هتبقى حاجة تخصِك أوي، فأنتِ هتعرفي تظبطي وقتها أكتر مش هتبقى مفروضة عليكِ عدد ساعات معين أو وقت معين، أنتِ تعملي فيه الكورسات دي، هل مش هتعرفي توفَّقي ما بين الاتنين على الأقل في أول مرحلة مثلًا لحد ما تثبِّتي رجلِك في في ال في الشغل التاني اللي أنتِ عايزة تحققيه؟
هو هيبقى بس صعب شوية بالنسبة لي، بما إنّي عندي مسئوليات برضه في البيت وال والأطفال وكده، هيبقى فيه مشكلة إن أنا أزَّود load عليّا في كذا حاجة. آه. بس يعني ممكن مثلًا آخُد فعلًا زي ما بتقولي كده، كورسات تأهّلني شوية للمجال التاني بحيث يبقى عندي خلفية وخبرة، تِكسَر حاجز الخوف اللي جوّايا. يعني
إمم. هتضغطي في الوقت. إمم. إمم. آه. يعني استغلّي فعلًا الوقت في إنِّك وأنتِ في شغلِك عادي جدًا، بكل هدوء ومن غير ما تتوتّري خالص أنتِ بتدخلي نفسِك في حاجة جديدة، ادخُلي فيها واحدة، واحدة و ومشّي الوقت بالراحة وأنتِ في شغلِك عادي جدًا. طب قولي لي بس أنا عايزة أسألِك عن حاجة مهمة تانية جدًا، هل أنتِ مثلًا ال ال الظروف المادية أو أنتِ شايلة مثلًا مبلغ احتياطي كده على جنب، بحيث حتّى لو قعدتِ من الشغل وابتديتي تكوّني بقى وتضبّطي حالِك في الحاجة التانية اللي عايزة تنفذيها وتعمليها، إن تبقى يعني معاكِ مبلغ أ يعرف يقضّيكِ لحد ما تعرفي شغلِك يتضبط ويشتغل ويبقى يعرف يجيب لِك مبلغ كويس؟
إمم. هو بصراحة آه، يعني أنا يمكن خلال الفترة ديّة آآ، يمكن آه، صرفت وبعزقت في الأول كتير، بس ال يعني الحمد لله إن أنا حوشت جزء، و و ويعني حطيته في البنك إن هو يطلّع لي برضو دخل آآ، شهري، ف يعني يمكن الموضوع ده يطمني شوية. آآ، و وإن أنا أتجه ناحية ال الشغلانة اللي أنا فعلًا نفسي فيها من زمان.
حلو أوي. اهم. حلو أوي، براڤو عليكِ، إمم. إمم.
آآ، آمم، هاحاول بجد، هاحاول بس زي ما باقول لِك هو الموضوع بس تقيل على قلبي لأن أنا هاسيب آه، هاسيب ناس وعِشرة عُمر، و وهاسيب مكان إتعودت عليه، المواضيع دي بتبقى صعبة أوي عليّا بس.
خوف، هو في خوف عندِك؟ آه. إمم. أنا عارفة، أنا مقدرة موقفِك كويس أوي، بس أنتِ مش هتسيبيهم، أنتم ما دام علاقتكم قوية كده هتعرفوا تتواصلوا بشكلٍ ما تاني فاهمة؟ بس أنتِ شوفي شغفِك وروحي له وما تخافيش خالص، وما دام أنتِ بتقولي عندِك أمان مالي، أنتِ عاملاه لنفسِك آآ، ل ل لفترة لحد ما تعرفي تضبطي وتثبّتي نفسِك في في الحاجة التانية، ما تخافيش خالص أنتِ بتعملي حاجة أنتِ بتحبيها وشايفة هدف قدامِك، وشايفة المغزى من الموضوع وشايفة إن حتى لمّا تقولي أنا ب باعمل كذا أو باشتغل كذا فأنتِ هتحسي بال بالقيمة باللي أنتِ بتعمليها مش إن مش مش حاجة أنتِ م مستقلّية بيها، أنتِ حاجة تعبتِ عشانها وحاجة عايزة تعمليها وحاجة آآ، حاولتِ توصلي لها، فلأ ما تخافيش أو يعني جمدي قلبِك، و وروحي للموضوع و بس خُديه واحدة واحدة، يعني خُديه واحدة واحدة، ما تطلّعيش نفسِك خالص من الشغل على طول
اهم، اهم. امم. اهم. إمم، إمم، إمم.
وخدي كورسات زي ما أنتِ قلتِ وحتى لمّا تبتدي وتحسي إنِك ه خلاص مؤهلة إنِك تعملي ده آآ، يعني ادّي وقتِك ادّي نفسِك وقت كده في إنه لو هتعملي ممكن مثلًا ساعتين أو 3 ساعات مثلًا في خلال الأسبوع، بحيث ما يأثرش على الشغل التاني، لحد ما تثبّتي رجلِك بس، تبقي معروفة يبقى في ناس كتير ممكن تيجي لِك فاهمة؟ لحد ما خلاص تلاقي الدنيا تمام ا استقيلي من الشغل التاني و وهتبقي مبسوطة. أي حد بيمشي ورا حلمه وشغفه ب بينجح جدًا، وأنا متأكدة إنِك هتنجحي.
فعلًا هاعمل كده. اهم. والله آآ كلامِك بجد شجعني، وكلامِك حلو أوي، يعني أنا حاسة إن أنا إرتحت كده وفضفضت، و ويعني يمكن آآ، لقيت كده الدنيا ماشية فعلًا بهدوء، زي ما أنتِ ما بتقولي آآ، هاجرب اللي أنتِ قلتِ لي عليه ده بجد، وإن شاء الله يعني ينجح، وهابقى آجي أقول لِك بقى.
هتنجحي أنا متأكدة، <chuckles> أنا موجودة لو عُزتِ أي حاجة، هتلاقيني موجودة.